いや確く、ああすご、はいはい、おっしゃる通りすね、確かに。ええ！え、てことは、そそれはどう捉えてるんです？棚からぼた餅的な、なんかなんか、ハッピーアクシデントけな感じなんすか？はい。
<chuckles> うん。 うんとね あのね、それは土づくりとして大失敗なんですけど。
はい。
あの、オーガニックの果物の種をそのままもう一回作れるかっていう実験として捉えれば、成功してるんですよ。
ああ。いや、すご。え、それがさらにはす発展してきてくるから、そっから。<laughs> すごい、すごいっすね。
そう。だから種をこって買ってこなくても そう、そのちゃんとしたっていうか、そのオーガニックの果物を買ったら全部発芽するし、収穫もできるっていう検証ができてるじゃないですか。
すっご。あ、じゃあ、ほんとやっぱ普段から好奇心はやはり尽きない感じなんですね、もういろんなものから発想えるってことは。
おっしゃる通りです。はい。<laughs>
うわ、えってことや、むしろ失敗がなくなる方が一番恐れてるぐらいの。
なんない。あ、つまんないですし、あの結構なんだろう、仮説がうまくいった場合って、あ、やっぱりねで終わっちゃうんですよ。
はあ。 すごいな。はい、はい。ああ。 なるほど、はい、はい。
<scoffs> はい。 何か、ああ、想像通りかみたいな。
ああ、もうなんかそこに自分の成長もないぐらいの、そう、これ以上。ああ、ああ。<laughs> すごいな。むしろ求めてるんすね、失敗を。
そうですね。ま、意外意外性なかったなみたいな。感じになっちゃうんで。 そうですね。あの、失敗とか想像した結果じゃないものを求めたり。